Je voulais parler d'un truc, heu, qui me frustre un petit peu enfin, où, heu, j'essaie de, tu vois, de de réfléchir un petit peu à la situation, essayer de l'améliorer et la maintenir. En fait, j'ai une de mes meilleures amies qui habite, heu, on va dire à plus de 600 kilomètres de chez moi, et heu enfin, hem, voilà, on est c'est vrai qu'on essaie de garder le lien parce qu'on on s'aime beaucoup enfin on s'apprécie beaucoup. Et puis, heu, on est on se met toujours au courant, tu vois, des des événements, heu, heu enfin des uns des autres pour, heu enfin, tu vois, ce qui s'est passé dans dans nos vies respectives. Mais c'est vrai que j'ai peur qu'au fil des années, tu vois, on finisse par se par se s'éloigner un petit peu. Donc, heu, je sais pas si enfin, heu, tu connais un petit peu ce genre de situation, si tu as des conseils à à me proposer, ou, heu?
Oui. Bien sûr. OK. Beh écoute, heu, on va on va essayer d'explorer ça ensemble. Déjà, je je te remercie de me solliciter sur ce sujet, hein, et et et de me faire confiance. Hem, cette, heu, cette relation, heu, qui est à distance, heu, ça fait combien de temps, finalement, que vous vous êtes éloignées, que vous n'êtes plus à proximité?
Ça ça doit faire 5-6 ans. Je pense qu'au début, heu enfin, tu vois, les premières années, hem parce qu'en fait je suis la je suis aussi la marraine de son fils, elle a 3 enfants et je suis la marraine de son fils, donc, heu, tu vois, je suis quand même amenée à à voir son fils, par exemple, heu, à Noël ou, heu, le jour de son anniversaire. Je pense que, tu vois, au tout début, heu, on a, hem, on a essayé de faire des efforts enfin, je pense qu'on fait des efforts, heu, de notre côté, tu vois, heu, toutes les 2 pour, heu, pour que ça tienne. Mais je trouve qu'au fem au fur et à mesure du temps, peut-être qu'on est peut-être amenées, tu vois, à s'éloigner, mais sans s'en rendre compte, quoi.
OK. Oui. OK. Donc, hem, c'est c tu dis sans s'en rendre compte, mais quelque part c'est que, hem, si tu en es à m'en à m'en parler, c'est que petit à petit, tu commences à avoir un éveil quand même autour de ça, donc de ce que j'en comprends? Ou c'est une crainte, heu, pour le futur, peut-être?
Oui. Heu, enfin, c'est c'est pas s'en rendre compte, heu, je pense que je sais pas si elle, elle s'en rend compte ou pas, mais j'ai l'impression que ça se fait, heu, naturellement en fait et heu, au fur et à mesure du temps et j'ai pas envie que ça se ça se produise.
OK. Et et alors justement, heu, est-ce que toi tu serais prête à à peut-être aller, heu, un peu plus souvent là-bas? Est-ce que tu aurais la possibilité de de concilier du temps pour, heu, pour justement, heu, bah, faire en sorte de vous voir plus souvent, finalement?
Oui. Bah, heu, c c'est c'est s des choses que j'ai déjà faites, hein, heu, c'est vrai. Mais, heu, oui. Mais c'est vrai que je serais je pourrais le faire de plus en plus souvent. Après, heu, aujourd'hui je suis un, heu, je suis devenu maman, donc c'est vrai que j'ai un j'ai un une petite fille, hein, qui qui est encore jeune. Donc c'est vrai quand elle était toute petite, tu vois? Moins d'1 an, c'était un peu dur à planifier parce que bon, heu, ouais elle a enfin, son rythme était pas encore, heu, calé, et cetera. Mais, heu, oui, c'est vrai que j'ai pas remis à jour, heu, <chuckles> on va dire, heu, l'état des lieux des choses, donc, hem.
Bien sûr. Oui, je comprends après, bon, c'est c'est c'est c'est logique aussi et c'est c'est compréhensible de ton côté si jamais, heu, ça a changé aussi, que tu as eu tu as des obligations. Être maman c'est pas rien, hein. Donc, heu heu, voilà i i il y a ce disons que ce dans ta vie, tu as tu as connu une période, heu, qui qui nécessitait, heu, ton ton implication à 100 %. C'est aussi normal à ce moment précis de de s'éloigner un petit peu de, heu, de ton entourage. C'est pas vraiment s'éloigner, à proprement parler mais je dirais plutôt, heu, c'est plutôt, heu, repousser quelque chose qui reviendra avec le temps. Puisque, heu, le rôle de parent voilà, c'est quelque chose de nouveau, heu, il y a beaucoup d'obligations, les nuits sont fractionnées, heu, c'est c'est un, mmh, rare moment de la vie où tu justement, tu dois tu te dois d'être plus présente pour ta famille et et et et voilà. C'est mmh, je pense que dans ce cas précis, heu, quand il y a des enfants en bas âge, heu, dans l'équation, c'est pas vraiment, heu, ne plus se voir et se perdre de vue mais peut-être plutôt repousser à plus tard, heu, une relation qui qui reviendra et c enfin c'est c'est c'est c'est un avis, heu, c'est un avis que je te donne maintenant, heu, hem. L'idée, peut-être, si jamais toi tu ressens ce besoin de, heu, de de ro de garder ce lien de partage et que tu sens que ça s'éloigne et que ça s'effrite, heu, peut-être le de lui exprimer justement ce que ce dont je viens de te parler. Heu, que toi tu t'es pas vraiment éloignée mais c'était un temps nécessaire de ton côté et que tu ne l'oublies pas du tout et qu'au contraire, heu, elle te manque et tu aimerais que vous vous voyiez plus souvent peut-être.
Ouais. Oui. Mmh. D'accord. Ouais. D'accord, donc toi tu penses que, heu, même si à un moment donné on est amenées à s'éloigner, on peut, heu, on peut se rerapprocher, heu, dans le futur?
Oui, bien sûr. Hem, si vous êtes, heu, si vous êtes amies comme tu me l'as décrit, heu, une amitié ça ne peut pas s'évaporer, heu, comme ça, si tu veux. C'est à moins qu'il y ait une fraction d'un côté ou de l'autre, heu, le temps peut faire et la vie peut faire qu'il y a, heu, d'éloi de l'éloignement, d'autant plus que là, tu disais qu'il y a de la distance. Heu, vous avez, heu, chacune de votre côté, beh, des obligations, heu, bah, le travail, les enfants, la famille, heu, voilà donc c'est pas parce que vous vous voyez beaucoup moins souvent, heu, que que le le lien est rompu mais en en en quelque sorte, l'amitié c'est un peu comme, heu, comme une plante, d'une certaine manière. Heu, il faut, heu, bah, il faut faut l'entretenir, il faut l'arroser, il faut la il faut, heu, il faut s'en occuper et et c'est une plante qu'on délaisse, heu donc là c'est j'essaie de te faire une métaphore, hein heu, va pouvoir repartir quand on va de nouveau se s'y s'y intéresser et et s'impliquer à nouveau dans cette, heu, hem dans dans ce rapport qu'on peut avoir donc c'est un peu le même re heu, parallèle que j'essaie de te faire avec une ton amitié. Heu, pendant quelques temps vous avez été un petit peu, par la force des choses, obligées de vous mettre l'une l'autre un peu de côté et il n'appartient qu'à vous, finalement, de, bah, de réentretenir ce lien qui qui vous est cher, finalement.
Ouais. Mmh. Mmh. Mmh mh. Ouais. D'accord. Bon, ben, OK. Bah, c'est vrai que je trouve que le parallèle est est bien fait, hein. Par rapport à enfin c'est vrai que c'est important d'entretenir, hein, la relation, de la la maintenir pour pas que, hem, pour pas qu'elle, heu, finisse, heu, heu, enfin qu'elle é qu'elle existe plus du tout. Donc, heu, ouais, je vais je vais essayer de d'appliquer ça, en tout cas, avec mon amie, heu, sur ce sujet-là.
Oui, beh, écoute, heu, c'est c'est c'est tout ce que je vous souhaite. Et et voilà le ne culpabilise pas en tout cas de de d'avoir ce ressentiment-là. Et et n'aie pas crainte de, heu de, heu, de lui dire aussi de lui faire part de de tout ça peut-être que, finalement, elle c'est pareil. Elle est sur la retenue et et que l'important c'est l'important c'est ju peut-être la communication, tout simplement. Ou signifier l'une à l'autre que, beh, vous êtes toujours importantes et et que ça va repartir naturellement, peut-être.
Oui. Oui, c'est vrai, bah, c'est c'est vrai que comme je sais pas, heu, enfin ce qui se passe dans sa vie, heu, actuellement et qu'elle, elle sait pas non plus. Peut-être qu'elle est amenée à, hem enfin, on est amenées à moins communiquer toutes les 2 parce que parce que, bah, à cause de la vie quotidienne ou à cause de d'événements, peut-être, bien ponctuels, heu, dans notre vie qui prennent du temps. Et et hem, c'est vrai que, je devrais pas avoir peur de la distance, parce que si ça se trouve, il y a des raisons à ça. Donc, heu, c'est vrai que c'est une bonne idée de de lui en parler pour, heu, pour essayer de, bah, de comprendre hein, pourquoi on s'éloigne. Est-ce qu'il y a il y a vraiment un événement précis ou si, heu, c'est le temps qui fait ça ou peut-être que c'est juste une passade et qu'après ça ira mieux, hein. C'est vrai que faut ouais, faut que je vois avec elle, heu, pour voir où on en est, hein.
Tout à fait, beh, je t'encourage vraiment à aller dans ce sens en tout cas. Et et j'espère vraiment que ça va aller pour vous et que que vous allez, heu, retrouver et ben, ce ce lien qui qui est un petit peu, heu, heu, qui a je dirais pas rompu mais qui qui est en suspens.
Oui, qui s'effrite un petit peu, oui. OK. Et bah, en tout cas, heu, merci beaucoup, hein. Pour, heu, pour ton écoute, pour tes conseils, pour ta bienveillance, heu. Ça fait du bien d'en parler.
Heu, écoute avec grand plaisir et voilà encore une fois je suis avec toi et et j'ai toute confiance sur votre avenir en tout cas.